बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है बिल्कुल और इंसानियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। वही तो चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है, मैं समझ गया। लेकिन अ, मुझे ये बताइए कि जैसे आप बहुत जगह पर आपको स्थानीय म अ अ, इंसानों से लोगों से आपको मदद मिली है और बहुत अच्छे आपने किस्से भी साझा किए है। लेकिन ये बताइए कि क्या ऐसा भी होता है कि कई बार अ, लोग ये देखते हैं कि अरे, ये तो नए लोग हैं, तो लोग मदद करने में हिचकिचाते हैं और उसकी वजह से कई बार लोगों को अ अ, बहुत अ अ, बुरी स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है?
जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ। <chuckles> जी। जी, बिल्कुल हुआ है तो अ, वैसे बहुत कम हुआ है, लेकिन हुआ है अमूमन। तो इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अ, देखिए मैं भारत से हम लोग जापान की यात्रा करने गए थे और जापान में अ, प्लान ये था कि टोक्यो से हम लोग अ, जो पूजी का पहाड़ है, वहाँ देखने गए थे लेकिन रास्ते में हुआ क्या कि मेरी तबियत खराब हो गई बस के अंदर। जब हम लोग पहुँचे मैं कम से कम 4 या 5 बार वोमिटिंग कर चुका था, बस के अंदर तो जब हम उतरे तो हमने पहले ये देखा कि आस-पास में कोई रेस्टोरेंट हो, जहाँ वॉशरूम मिल जाए। तो वहाँ मैं गया और मेरी अ, पत्नी ने ऑर्डर भी किया थोड़ा बहुत खाना ताकि ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ म अ, वॉशरूम यूज करने के लिए आए हैं। वहाँ पर हुआ क्या कि जब हम बिल चुकाने लगे ना तो जो व्यक्ति थे जो शायद वहाँ के ओनर थे। उनसे हमने मदद माँगी कि पैसे दिए उन्हें फिर उन्हें उनसे मदद माँगी कि मेरी तबियत खराब हो गई है। और मुझे वोमिटिंग हुई है कई बार, तो क्या आप कोई पॉलीथीन दे सकते हैं मुझे जिसमें मैं मतलब अगर आगे जाना पड़े मुझे तो ऐसा कोई बैग हो जहाँ पे मैं उज़ उम, अ, उ अ, उ वोमिटिंग कर सकूँ ताकि गंदा ना हो आपका शहर। वहाँ पर उन्होंने बड़े ही अ, मुझे लगता है शायद हो सकता है भाषा का क क कारण की वो समझ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने बड़ा खराब सा एक माहौल बना दिया और मना कर दिया उन्होंने, उनके चेहरे से दिखाई दे रहा था कि वो नाराज़ है मेरी बात से। तो हम लोग चलिए कोई बात नहीं हम चले गए वहाँ से और ये देख कर थोड़ा मुझे लगता है हाँ, कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी लोग मना कर देते हैं मदद करने से।
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। ओहो! जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। वॉशरूम यूज़ करने आए जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, मदद हो सकेगी। जी। हुँ। हुँ, हुँ। ओहो! नाराज़ हैं। जी, जी। जी, जी। अच्छा अ, ये जो मना हुआ हालाँकि आपने कहा की शायद अ, भाषा की वजह से हुआ हो, है ना? अ, लेकिन मुझे बताइए की क्या आपको लगता है कि कई बार इसका कारण जो सांस्कृतिक तौर पर हममें इतनी भिन्नता है ये हो सकता है?
जी। <chuckles> जी।